Nah waktu itu gak HTS sasa, jadi kayak lebih kayak abang adek lah istilahnya gitu kan jadi kayak, ya udah kalo dia liburan, eee, kita jalan bareng cuman ya kayak, eee, kayak pacaran tim, kayak HTS-an juga ya Kak, ya. <laughs>
Oke. Nah, <laughs> ini dia nih, pas pac iya, pas jalan biasanya te eee, gimana nih apa seperti pacaran juga atau memang ya udah temen gitu?
Kalo pacaran itu kayak eh kalo lagi jalan tuh m biasanya bareng-bareng sih, Kak. Jadi kayak rame-rame enggak berdua aja, jadi kayak lebih kayak ngumpul-ngumpul, cerita-cerita gitu sih dan aku move on-nya setelah dia itu belum punya pacar sih cuman dia kan, eee, kuliahnya di bidang perkapalan ya Kak, di bidang perkapalan jadi kayak ada saat dimana dia itu berlayar gitu loh Kak, udah mulai berlayar dan kita tuh bener-bener kayak putus komunikasi gitu, karena dia udah di negara e sebelah mana gitu dan aku masih di Indonesia gitu kan jadi kayak dari situ mulai renggang renggang renggang dan aku mulai juga kan, udah kuliah juga jadi aku menemukan orang baru lagi, gitu.
Oke. Ya. Ya. Oke. Oh iya. Oke. Yap. Oh gitu. Ya udah udah bener-bener move on lah bisa dibilang ya kalo ini. Itu berapa tahun yang lalu maksudnya kejadiannya berarti, kamu suka
Mmm, bisa. Kurang lebih kayak 5 tahun yang lalu deh Kak. Iya. Iya, belum terlalu lama. <laughs> Bukan bukan.
Heeh. Belum terlalu lama ya, sebenarnya ya bisa dibilang ya? Bukan yang 10, 20 tahun gitu ya ya ya, oke oke. Oh iya, berarti masih tapi sekarang aku mau nanya deh, kalau memang, eee, oke kamu udah move on cuman kalo memang ketemu lagi, apakah rasa yang dulu tuh masih tetap kayak, masih terngiang enggak gitu? Menurut kamu?
Kayaknya sih mungkin masih ada ya Kak, sedikit-sedikit gitu, cuman karena dia udah sering berlayar jadi tuh aku. Kita tuh jarang ketem bahkan ketemunya itu setelah baru-baru kemarin Kak, pas dia nikah. <laughs>
Oke. Oh jadi dia udah menikah, juga, oke.
Iya, jadi dia menemukan pasangannya itu, yang sesama Kristen juga sih, Kak. Jadi ya aku bahagia juga sih kan enggak mungkin kan dia itu Batak Kristen, enggak mungkin orang Batak Kristen, anak laki-laki yang masuk ke Islam itu kayak paling dimusuhi keluarga itu pastinya nantinya dia gitu kan, jadi ya aku senang aja kalo dia udah menemukan orang yang seiman gitu.
Yap. Oh gitu. Ya, aku paham. Betul betul. Aku kebetulan eee, sedikit cerita aja, eee, kuliah hukum jadi aku ber berteman sama orang Batak banyak, ya memang benar sih itu budaya mereka, mengerti. Iya betul, kalau laki-laki ini sangat, e e aduh itu hampir mustahil mungkin dibilang ya sembilan puluh sembilan persen.
Mmm. Ya kan, Kak. <laughs> Mmm, karena dia anak pertama, Batak, Kristen, enggak mungkin itu masuk ke Islam, gitu kan, Kak.
Oh ya, pasti. Oke, nih lanjut nih kamu bisa jelasin nggak nih, e menurut pengalaman yang kamu pelajari ya. Memang sih kamu baru cerita 1 pengalaman, cuman ada enggak langkah yang paling oke, yang paling konkrit tuh, eee

Nah, lanjut dari yang soal asmara, nih. Aku punya pertanyaan lagi, kalau seorang masih kepikiran mantannya, tiap hari, ya kan, dan susah tidur, eee, tips jangka pendek apa yang bisa langsung dicoba, nih? Misalnya kayak detox sosial media, tapi di satu sisi, kalau sosial media itu kamu ada orang yang bilang gitu, kalau ketika kamu hilangkan begitu saja juga eee, aneh juga. Maksudnya kadang-kadang, tuh, orang move on itu berani aja, nggak papa lihat story dia gitu dan segala macem kadang-kadang, gitu. Kalau kamu bener-bener move on, itu artinya berani, tapi kalau kamu belum move on, ya malah kamu yang kayak, wah, di uninstall Instagram dan lain-lain. Itu kalau menurut kamu, kamu pihak yang mana, nih?
Mhm. Ah, oke oke. <laughs> Aku tuh biasanya yang mantan-mantan aku itu aku mute Kak, story Instagram-nya, post Instagram sosial medianya tuh aku mute. Kan ada ya kalau di Instagram fitur itu kan, jadi itu yang aku lakukan. Jadi aku nggak harus, eee, uninstall Instagram aku gitu, atau aku kayak deactive akun aku, itu enggak heeh, jangan ngelihat dia dulu untuk sementara waktu. Nanti aku mungkin akan berani melihat lagi ketika aku udah menemukan pasangan aku juga gitu loh, Kak. Jadi kayak aku udah sembuh gitu loh, nggak ada lagi sangkut pautnya dengan, eee, mantan tersebut. Terus juga heeh, udah 100% berubah, gitu.
Oke. Ya. Yap, fitur mute, betul, yak. Yap, yang penting jangan ngeliat dia dulu s untuk sementara waktu ya? Iya. Ya ya ya. Mhm. Iya, healing-nya udah 100% lah, eee, anggepannya ya ya? Nah, banyak orang yang bilang waktu yang menyembuhkan ya gitu kan banyak lah gitu, times heal. Nah tapi kan terdengarnya kayaknya pasif itu ya, apa ya, kayak yang bisa dilakukan, eee, <sucks teeth> g gak pasif gitu, aktif, nih kita bisa lakukan apa ya selama proses itu tuh, nunggu?
Mhm. Mhm. Nah, itu tadi yang aku bilang Kak, waktu kuliah pas aku move on itu, aku jadinya itu, jadi lebih giat belajar karena aku tuh pengen lulus duluan gitu kan, dan meninggalkan dia lah gitu intinya karena eee, saat itu aku bener-bener karena kita 1 jurusan kan, jadi nggak bisa dihindari gitu kan, jadi kita 1 jurusan. Yaudah akhirnya aku, eee, nyoba untuk giat belajar, terus tuh cepat ngelarin skripsi, jadinya kan aku lulus yang pertama nih Kak, waktu itu dari angkatanku dan kita tuh 1 angkatan, 1 jurusan, masalahnya, Kak. Jadi aku lulus duluan dan akhirnya aku meninggalkan kota tersebut gitu, jadinya nggak ada ketemu dia lagi dan juga dia kan orang Jawa ya dan sedangkan aku orang Sumatera dan aku akan balik lagi ke Sumatera gitu dan bener-bener kita putus kontak gitu, Kak.
Oke. Oke. Oke. Oh sering ketemu ya di di di ke perkuliahan ya berarti ya? Oke. <laughs> Iya. Iya. Oke.